Olha, você tem dica pra reduzir desperdício de comida?
Hum, muitas, muitas dicas, viu. Eu sou uma pessoa que eu não suporto ver desperdício de comida, sabia?
Hum. Boa. Não gosta de jogar nada fora?
Então, eu jogo o mínimo, mínimo possível. Eu eu moro na Itália, né, hoje eu moro na Itália e aqui tem coleta seletiva de lixo. Então, é aquele que o caminhão passa na porta, cada dia pra uma coisa. E o lixo orgânico, que é o lixo de resto de comida, casca, enfim, ele é pequenininho, já justamente porque eles incentivam a gente a não desperdiçar alimento.
Aham. Boa. Aham. Olha só, que interessante!
É, ela é pequenininha, ela é pequenininha.
E você acha que esse seu, eh, jeito de não desperdiçar comida, eh, ele aflorou mais na Itália ou ele já vem desde o Brasil?
Eu acho que aflorou muito mais aqui, sabia?
Hum. Por que?
Porque aqui, por conta da coleta seletiva, quando, eh, a gente veio pra cá, eu comecei a ver o quanto de lixo eu produzia. Porque no Brasil você vai jogando tudo junto, né, você vai jogando ali tudo junto, e isso, e o caminhão do lixo passa ali 3, 4 vezes por semana, na minha cidade, ao menos pelo menos era assim.
Hum. Exato. Aham.
E é isso, né? Que tu vai juntan jogando 2, 3 sacolinhas ali e tá tudo certo, tudo junto. Aqui, por exemplo, plástico passa, eh, uma vez por semana. Então, eles te dão um saco amarelo e você vai colocando o plástico ali dentro. Quando a gente coloca esse saco d amarelo pra fora, a gente vê quanto plástico a gente cons a gente faz, <giggles> sabe?
Aham. É. Fica mais visual, né? E aí, você tem mais noção.
Fica mais visual. Sim. A gente e a mesma coisa acontece com o orgânico, né? Que é com a comida. Quando você coloca o lixinho do orgânico pra fora, você vê o quanto você produz, o quanto você desperdiçou ali, né. De quanto você jogou fora de de de comida, de casca, de tudo. E aí, eu comecei a ver que a gente produzia muito lixo orgânico, porque a gente jogava muito coisa fora.
Uhum. Uhum. Exato. Aí te deu você você ficou meio assustada, assim? E aí, você pensou: "Vou começar a reaproveitar o máximo."
Exato. Eu assustei. Até porque, assim, se tá jogando comida fora, você tá jogando dinheiro fora também, né?
Exato. <chuckles> Ainda pega no bolso.
<laughs> Começou a pesar no bolso, você né, tem uma consciência social ali maior e tal. Então, eu cossu eu comecei a procurar estratégias, né. Técnicas de f "como é que eu posso economizar?". "Como é que eu posso reduzir o desperdício de comida na minha casa?".
Aham. E qual foi a conclusão que você chegou quando você começou a ter esse pensamento?
Eu fui tentando várias coisas, né? Primeiro, eu tentei marmita. Não deu certo, porque o pessoal daqui de casa não aceitou muito bem a marmita. O pessoal, que eu digo, somos em 3, né? <laughs> Mas dava o pessoal, os meus meninos E meu filho.
Hum. Uhum. <chuckles> Você, seu seu marido e seu filho. Você e 2 filhos. Ok.
Eh, eu, meu marido, meu filho, então, eu falo pessoal eles não aceitaram muito bem a ideia da marmita, principalmente o meu filho, porque ele veio pra cá ele era muito pequenininho, então ele tem o paladar muito italiano demais pro meu gosto, sabe?
Uhum. Hum. Ah, ele gosta de massa fresca, de tudo fresco, bons ingredientes.
Exato, hã. É, é um chato!
Aham.
É um chato, né, pra resumir. <laughs> Então era tudo muito fresco. O meu marido, ah eh, comia assim, com a cara torta, sabe? Fazia bico, mas tudo bem.
Hum. Aham. Sim. E ele é italiano também ou não?
Não, meu marido é brasileiro também.
Ok.
Deus amado! E aí eu ia ficar louca com 2 em casa, assim.
<laughs> Com certeza.
E aí, eu tive a brilhante ide ideia de quando eu começar, na, fui no mercado tive que ir no mercado comprar carne, comprar proteína. Quando eu chego em casa, eu separo essa proteína em 3 porções.
Hum. Hum. Boa.
Às vezes 6, né, almoço e janta, tipo para 2 refeições. Então, a proteína eu consegui fazer isso, pra evitar o desperdício. Por que, o que acontecia, por exemplo? Eu comprava, ai, 2 quilos de coxa de frango
Uhum. Uhum. Sim.
ah, vou aproveitar o forno, vou fazer tudo já, né, assar tudo de uma vez. Só que daí, ninguém queria comer frango, almoço e janta, almoço e janta, por 2 dias seguidos.
Hum, não queria comer o requentado, né?
É E aí, aquele frango fica comia 1, 2 vezes, na terceira já empurrado, na quarta ia pro lixo, o que ficou. Ou então, ah, sobrava, eh, uma coxa de frango, éramos em 3. Aí você faz fazia outra proteína
Hum. Uhum. <laughs>
e aquela
E aquela coxinha ficando.
Ia ficando, porque ninguém queria comer ela, queria comer outra coisa, sabe. Então, pra acabar com essa história, eu resolvi fazer isso, porcionar as proteínas. Então, eu comprei uma air fryer, é menor
Aham. Ok. Sim.
assim cabe, né, dá pre preparar as porções menores, não preciso ligar o forno, toda vez, e não precisa porções grandes, com a desculpa: "Já tô ligando o forno mesmo."
Aham. Exato. E acho que ela até acaba sendo um pouquinho mais econômica, também, né.
Sim, mas econômica também.
Uhum.
E aí, facilitou super a minha vida. Facilitou até na minha organização semanal mesmo, assim, sabe, com a comida aqui de casa. Melhorou muito, assim. Porque, ai
Uhum. Uhum. Eu acho que a air fryer é assim, nossa, coringa demais na cozinha.
Muito, eu não vivo sem a minha air fryer. A nossa primeira era pequenininha, agora eu comprei uma maiorzinha quadrada, porque aí eu faço frango, a gente come gosta bastante de frango, assim, faço bastante frango nela, enfim, maior quantidade, assim.
Uhum. Sim.
E a gente adora air fryer, não vive sem. <laughs>
É super versátil, dá pra fazer muita coisa.
Super, super. Eu já fiz até bolinho, muffin, na airfryer. Sabe, 0- 0 problemas assim. E aí, além da air fryer, eu tenho uma panela de pressão elétrica. <laughs>
Uhum. Hum, que também é ótima.
Eu so olha, eu sou toda toda tecnologia dentro da cozinha assim, tá, o que cozinha puder me a o que a tecnologia puder me ajudar na cozinha, tá valendo.
Uhum. Tá certo. Às vezes, a tecnologia vem aí pra melhorar mesmo a vida e a gente tem que aproveitar.
Exato. Aí eu faço arroz nela, geralmente o arroz eu faço pra 2 refeições, almoço e janta, né, ou janta e almoço feito ali. Se esse arroz sobra, ali, por exemplo, igual hoje tá dia bem blé, por aqui, sabe, bem frio, chuvoso. Eu to no nor
Uhum. Hum. <laughs> Nublado.
é, eu tô no norte da Itália. Então, assim, a gente tá aqui em 0 graus, já, tá já...
Meu Deus! Uhum.
É o dia pede uma sopa, né, o dia tá pedindo uma sopinha hoje.
É verdade. Algo quentinho pra esquentar o coração.
E aí <laughs> e tem esse arroz que sobrou um pouco aí do almoço, né, e que sobrou um pouco de ontem da janta que eu fiz, e o que que eu pensei: "Eu vou fazer uma sopa e eu vou colocar esse arroz no meio da sopa, com um franguinho desfiado ali"
Uhum.
"que aí vira uma canja.", tipo uma canjin
Exato, uma canja. E aí, então, uma das suas dicas é inventar receita mais rápida, assim, pra, eh, reaproveitar comida?
Sim. Inventa. Se você não tá nossa não tá sem ideia, sabe o que faz? Pergunta para o ChatGPT. Pergunta ele. Usa a tecnologia a seu favor, sabe? Hoje em dia, eu acho que a gente tem vários recursos, que a gente pode e deve utilizar pra facilitar a nossa vida né, nesses casos.
Aham. Ah. E ele salva. Uhum. Uhum. Sim.
Então, é assim: às vezes, eu tô sem ideia pra cozinhar. Eu escrevo: "Chat, olha, eu tenho arroz cozido, frango cozido desfiado. Tenho isso. O quê que eu posso fazer? Cara, e evita desperdício. Outra coisa que que eu faço pra facilitar a minha vida e facilita muito, olha
Sim. Verdade. Hã?
e evita desperdício, é o seguinte: eu sempre tenho frango congelado desfiado cozido.
Ah, bo Que aí você precisa fazer alguma coisa rapidinha, você já pega o frango.
Já pego o frango. Porque se você tá com fome, você quer comer uma refeição rápida. E aí, você quer fazer a quantidade, né?
Uhum. É verdade.
Se você não tá e aí a quantidade, hã, cai naquele naquele ciclo. Porque vai comer aquele ali. A fome nem era tanta. Aquilo vai dobrar, aquilo vai. eh, rolar e vai ficar, né.
Uhum. Sim.
Então, eu sempre tenho wrap. Sabe wrap? Aquelas massinhas de wrap?
Ah, aquelas do mercado, né? Aquela tortilha.
Sim. Tipo tortilha de de piadina. Sempre tenho esses wraps
Uhum. Sim.
e frango. E aí, quando "ai, tá com fome, mas não quero cozinhar" e "Que que eu vou fazer? Um monte de comida? Não. Vou pegar o frango, que rapidinho eu descongelo ele no microondas e vi vira recheio ali dessa piadina. Facilita um monte a vida. Ele nunca é desperdiçado.
Tem Não. E é gostoso ainda, né?
E é uma delícia. Super nutritivo, super gostoso. Então, assim, acho que dá pra fazer bastante coisa assim, sabe, pra reduzir o desperdício de comida.
Uhum. Olha, eu lembro que quando eu era jo hum, eh, criança, a minha avó costumava muito ir na feira ali no horário do do do sacolão, né, que é quando já tá quase acabando ali os produtos. Aí, você co da xepa que fala, né? E aí, você consegue pegar ali mais barato. Aqui em Portugal também, onde eu moro, tem aquele aplicativo Too Good To Go que você compra ali coisas mais baratinhas de padaria no final do dia. Você usa essas técnicas também?
Uhum. Sim. Sim. Aqui também. Isso. Super uso. Eu adoro o Too Good To Go, principalmente de fim de semana. Principalmente na sexta-feira.
Uhum. Hum, ah é? Por que fim de semana é melhor?
Não. É porque, assim, perto da minha casa tem um um forno, né. Um uma padaria, vamos colocar assim. Uma padaria e e ela sem e essa padaria, é assim: o que eles não vendem no dia, eles colocam no Too Good To Go. Então, eles colocam lá a sacola de 14 euros por 3.
Ah. Ok. Hum. Olha só.
Coisas. Então e sempre que a gente pega isso vem focaccia, vem, tipo aperitivo, coisinhas de aperitivo, finger food, assim, da gente comer com a mão, sabe? Brioche, um pãozinho, uma baguete, uma coisa que dá pra você comer no na sexta à noite, por exemplo.
Hum. Uhum. Uhum. Sim, e
Sabe assim? Então não desperdiça comida, você paga barato, você faz uma refeição diferente, ali, com a tua família. Nossa, eu acho que essa foi a melhor ideia que tiveram de aplicativo de comida até agora, foi esse Too Good to Go, eu adoro, adoro.
Aham. Uhum. Verdade. Aqui na Espanha também, eu sei que eles têm um aplicativo que é para você comprar, eh, fruta e verdura aquelas mais feinhas, ali que o supermercados não aceitam, sabe? E aí é tipo, um Too Good to Go, mas de fruta e de verdura, eu achei super interessante também.
Uhum. Sim. Olha, aqui, tem um um supermercado, acho que deve ter em Portugal também, o Lidl.
Uhum, tem.
O Lidl tem isso, sabia? Eles têm um um carrinho assim no supermercado que é anti anti-spreco, que é anti desperdício, né.
Uhum. Ah, sim. Aham.
Eles têm uns sacos, assim, que custa 3 euros, se eu não me engano, Também o saco. E dentro do saco tem todos legumes, frutas, tem várias coisas, assim, que já tá um pouquinho passadas, mas que você paga 3 euros por aquele saco cheio de verdura, de legume. Às vezes não dá para aproveitar muito, mas eu já peguei umas 2, 3 vezes se eu não me engano, porque é umas 3 vezes, que eu peguei 2 perto de casa, 1 em outra cidade.
Uhum. Sim. Uhum.
E é uai, é só você cortar va o legume ali, por exemplo, abóbora.
Exato.
Foi época de abóbora, né, agora tá acabando a a época de abóbora, que triste. <chuckles>
É. Acabou o outono a abóbora vai indo embora.
Então abóbora, eu tenho abóbora congelada no meu freezer, até até agora, assim, dessas dessas, sabe? Eu acho que tudo é válido pra você não desperdiçar a comida.
Hum, boa. Aham. E como é que você faz ali para também ter uma segurança, né? Tipo, aí não quero desperdiçar, mas também tenho que me preocupar aqui com a minha segurança alimentar. Tipo o produto, ali, às vezes tem gente: "Aí essa fruta tá com mofo, então vou cortar esse pedaço, comer que não tá ou, aí, o iogurte já passou 2 dias da prazo de validade, mas vou comer mesmo assim porque 2 dias está ok." Como é que você faz pra se manter segura?
Ah, sim. É eu sou uma pessoa que eu não consumo nada que vá vencer daqui a 1 semana, pra você ter uma ideia. <chuckles> Vai vencer daqui a 1 semana se eu comer, na no meu inconsciente já vai me fazer mal.
<chuckles> Olha só. Boa, já Entendi.
Meu marido m briga muito comigo por conta disso. Então, fruta tá com mofo, infelizmente lixo ou vai pra compostagem. E a gente faz compostagem também.
Aham. É. Já não dá. Ah, isso também é ótimo, né. Eh, ali você dá uma outra vida pra aquele lixo orgânico.
Exato. A gente dá uma outra utilidade pro lixo orgânico, né. Pra por exemplo, fruta, verdura, legume, que tá ali já passando, né. Que não dá pra consumir, você corta, você faz você faz a compostagem. Essa semana mesmo meu marido foi atrás ali onde a gente vai fazer a horta e falou: "Ah, já está cheio de minhoca. Então, elas estão trabalhando na terra.
Uhum. Uhum. <laughs> Perfeito, lá a hortinha vai nascer muito boa, porque essa terra está fértil.
É ter É. Porque a minhoca é sinal de terra fértil, né? Elas vão ali, adubando a terra e vão trabalhando ali pra gente. Então, assim, eu acho que tem várias maneiras de não desperdiçar comida. E se você tem dúvida em alguma coisa, usa a inteligência artificial a seu favor, que você pega várias dicas ali também.
Pois é. Uhum. É. Inteligência artificial, YouTube também tem muito vídeo, muito conhecimento gratuito aí na internet.
Está cheio de informação.
Exato. Obrigada. Adorei o papo com você, viu?
Eu também adorei compartilhar essas dicas com você, viu? Obrigada mesmo e até a próxima.